Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Porque también tengo otro problema, mira. Eh, también cuando tomo, siento como que, me vuelvo una persona rencorosa y empecé a pensar, okey, pues lo voy a perjudicar, lo voy a demandar. Obviamente, nunca nada ilegal, todo decente, pero sí, tomé fotos de las placas y todo, y, em, de hecho, estaba pensando seriamente en demandarlo, en tratar de meterlo a la cárcel, porque no se quería hacer responsable de, pues, de lo que hizo, chocarme y destro y, pues dañar mi carro, y él fue el que es tuvo la culpa. Llegó la policía, también le pedí el número a un policía para que sirviera de testigo y, pues yo quería perjudicarlo. Entonces
Pues fíjate, todo eso son reacciones muy normales de de, precisamente, de ese estado de ansiedad y y de estrés que te genera el el abuso indebido a veces de del alcohol, ¿no? El alcohol inicialmente te genera una una sensación de felicidad y de que todo es perfecto y de que, eh, eres un superhéroe porque entras en ese estado de que todo es fantástico. Y a la final, pues la segunda parte del episodio es sentirte deprimido, nostálgico, a veces iracundo, a veces t reaccionas de manera agresiva ante ciertas, eh, situaciones, como lo que te sucedió a ti con el carro. Y en ese en ese caso el u u una de las recomendaciones sería, mira, buscar alternativas más saludables que sustituyan ese hábito en en momentos clave. Eh, hay personas que se inclinan a hacer algo de deporte, si tienes alguna actividad deportiva que a ti te gusta. Hay personas que temprano en su edad jugaban basquetbol, jugaban béisbol, jugaban fútbol, y pudieras sustituir el tiempo que normalmente está has estado dedicando a salir, a tomar trago, a andar por ahí metido en quizás en un local nocturno, en vez de eso, pues hacer, pues, una rutina donde hagas ejercicio, sea que vayas a un gimnasio, alístate en un gimnasio y empieza a ir a un gimnasio donde te rodees de personas que tengan ese, en ese entorno tengan esas mismas rutinas saludables, ¿no? Y cuando es correcto, cuando eso cuando eso sucede llega un punto donde de manera, sin tú darte cuenta terminas, pues, organizando tu vida en base a esos patrones de conducta que tienen el resto del grupo con el que tú haces, pues, todas las actividades, bien sea ir a trotar, a correr, hacer ejercicio, hacer fútbol, jugar beisbol, lo que sea que tú te dediques a hacer.
sí. Del alcohol, sí. Ajá, exactamente. Sí. Sí. Situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Okey. Ujú. Okey, suena suena muy bien. Suena muy bien. Okey, interesante. Ajá. Sí. Mm, suenan bien. Okey. Okey. Esa mentalidad, ¿no? Interesante. Mm.